Mm, pero, eh, si hablamos de el lado en el que siento que sí que influyen, es, eh, bueno, <chuckles> mm, hay hay 2 situaciones en mi mente. En la primera, es como la clase de comentarios, ¿no?, que siempre existen, como del me acuerdo, me acuerdo, hace como 1 mes y medio, em, yo no podía hablar, y mi mamá me iba a llevar al doctor, porque, pues, yo no podía hablar. Em, y y y y y ella ay, ¿cómo estuvo esto?
A ver. <laughs>
mm, <chuckles> ah, ella me dijo, em: "¿Así te vas a ir al doctor?"
Ajá ay, típico comentario de mamá, <chuckles> ¿y te vas a poner eso? <chuckles>
Y y <chuckles> Sí, sí, justo. <laughs> Sí, justamente. Y y me sorprendió, ¿sabes más por qué?, porque nunca me lo había dicho.
¡Ah, no!
No, nunca me lo había dicho, siempre o sea, no directamente, quizá, había como intentado, como así por un ladito, decirme lo mismo, pero nunca me lo había dicho. <laughs> Este
Ah, no, a mí, mi mamá me lo dice directamente, <chuckles> yo estoy acostumbrada a esos comentarios. <laughs>
<laughs> Eh, uh, vaya, este, pues sí, no, y yo la verdad me di al sí, es que es algo que pasa mucho, yo la verdad me vi al espejo, am, y pues, estaba bien normal yo. O sea, solo igual, tenía, pues, mis pantalones holgados, eh, una una un este, playera a la cintura, pero, pues, más abajo, o sea, solo proporciones distintas a lo que se usaba, no sé, en 2010, o o o así, ¿sabes? Este, y y me sorprendió mucho, me sorprendió mucho que me dijera eso de: "¿Así te vas a ir?", porque yo no, no, no, no me veía extravagante, vaya.
Ujú. Y cuando escuchaste eso, ¿te hizo cuestionarte un poco, o como que lo dejaste pasar nomás?